Nó tiện lợi và nó an toàn hơn, đúng không? Chứ bây giờ nếu mà ở ngoài đường, đi đường mà lại cứ cầm điện thoại bấm, bấm, bấm thì khéo là có khi là bị giật điện thoại không chừng. <laughs> Rồi, ấy, nhưng mà bạn thấy cái, a, tin nhắn thoại này này, nó khác gì so với việc nhắn tin bằng chữ, có nghĩa là về cảm xúc này, hay là về cái độ gần gũi, á, bạn thấy nó gần nó hơn ở những cái điểm gì?
À, đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Ờ. Ừm, đúng rồi, thì khi mà mình dùng tin nhắn thoại ấy, thì mình sẽ biểu hiện được cái, nói chung là, thứ nhất là về giọng nói đi ha, ờ, r n nó có xác thực là mình nhắn hay không. Đấy, đôi khi thì người ta nhắn tin bằng chữ thì đôi khi bị hack nick ấy, thì người ta lại không biết là ai đang nhắn, đấy, khi mà dùng tin nhắn thoại thì, ờ, cái việc xác thực về cái danh tính của người nhắn nó cũng rất là ổn. Thứ hai thì sẽ về cảm xúc đi, ờ, khi buồn hoặc là niềm vui nào đó, ờ, nghe giọng thôi là cũng đã hiểu được rồi, đấy. Thứ ba là về tính tiện lợi là tất nhiên không phải bấm nhiều nữa. Ừm, nói chung là ba cái đấy mình thấy, ờ, nó là cái suy nghĩ đầu tiên khi mà mình nghĩ cái tin nhắn thoại.
Rồi, giọng nói. Hay! Cái này hợp lý. <laughs> Chuẩn, chuẩn đấy. Cảm xúc, ờ. Ồ, tiện lợi, không phải bấm, và là nó có cái sắc thái cảm xúc nó rõ rệt hơn. Nói chuyện với một người mà cả hai mà cùng dùng tin nhắn thoại thì có thể là biết được là cảm xúc của nhau đang như thế nào, đúng không? <laughs> Thế thì với trong cái cuộc sống hàng ngày của bạn ấy thì thường nhá, thì là bạn sử dụng ừm, cái v việc mà bạn, à, tiện thì bạn dùng tin nhắn thoại thì không nói rồi, ấy, nhưng mà thường là những người nào trong, ví dụ trong gia đình hay là bạn bè, cụ thể là ai mà bạn, à, hay sử dụng cái việc tin nhắn thoại nhất nào?
Ừ, đúng rồi. Ừm, chuẩn xác.

À, đúng rồi. Thì cái dễ chạm đến, ơ, người mà nghe nhất ấy, thì có lẽ là về cái cảm xúc. Ừm, cảm xúc cũng như là cái sự chân thật. Ừm, đúng rồi. Chẳng hạn như là mình nói về cái chuyện là mình vui hay buồn, hoặc là mình kể về cái hoàn cảnh của mình đang ở đâu, thì người ta chỉ cần nghe giọng thôi là người ta biết là, ờ, mình thực sự là buồn hay là vui, rồi là mình có nói là mình ở ngoài đường hay như nào, bảo: "Em đang rất buồn, em ở ngoài đường", thì người ta có thể nghe thấy tiếng xe cộ đi lại này, rồi là tiếng tút tít, tút tít đấy.
Ừm, đúng rồi. Cái nào nào? Cảm xúc, đúng không? Cảm cảm xúc quan trọng mà. <chuckles> Đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Nhưng mà nè, bạn hay gửi tin nhắn, a, trong cái lúc mà đi đường thế thì bạn hay gửi tin nhắn thoại. Thế có bao giờ mà, kiểu, tay bận đang mãi lái xe, bận quá mà gửi tin nhắn thoại cho nhầm người chưa? <chuckles>
Ồ, rất là nhiều nha. Đôi khi mình còn gửi nhầm lên, kiểu, cái nhóm cộng đồng luôn ấy, cảm giác rất là quê, biết là làm thế nào để gỡ, nhưng mà người ta sẽ nhận ra đấy là cái giọng của mình luôn. Ờ, sau này cho dù, kiểu, những người xa lạ, người ta có gặp mình xong rồi tự nhiên nghe thấy giọng bạn, người ta sẽ nói là "À, ơ, có phải cái bạn hôm nọ mà gửi tin nhắn thoại nhầm vào trong nhóm không? Nghe giọng quen lắm." Ôi, c mình, kiểu, bị phát hiện luôn và cảm giác không biết là giấu mặt đi đâu luôn ấy.
<laughs> Trời ơi! <chuckles> <laughs> Không sao, nói chung là cũng hơi ngại một chút nhưng mà, à, để mà nói chung quy lại thì, à, nhầm thì cái gì cũng cũng nhầm lẫn thôi, trong cuộc sống này cái gì mà chả hay bị nhầm. Có cái là vẫn không thể phủ nhận được là tin nhắn thoại bây giờ nó rất là tiện, đúng không? Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều nhá, về những ừm, về những cái chia sẻ rất hay của bạn trong ngày hôm nay về tin nhắn thoại nha.
Ờ, sự cố thôi. Ừm. Ờ, công nhận luôn, tin nhắn thoại tiện lắm.

Ừm, đôi khi thì cái việc sử dụng icon đối với giới trẻ bọn mình hiện nay ấy, thì mình thấy các bạn mình đôi khi thì cái việc nào, ờ, buồn cười, lấy làm tiếc quá thì nó bọn bọn nó lại gửi icon khóc, mình không hiểu, ờ, cứ thể hiện cái sự trái ngược đó. Hoặc đôi khi thì cảm giác, kiểu, sốc quá, ừ, đôi thi bọn nó cũng wow đấy, nhưng mà thực ra là trong khi mà thả cái icon sốc đó thì bọn nó cười ha hả. Ờ, chính vì mình cũng đã từng trải qua cái giảm cảm giác đấy, bạn mình thất tình thôi ờ, bạn mình thất tình xong mình nghĩ là, ừm, chia sẻ là "Ôi buồn quá ha!" xong rồi mình, kiểu, chế giễu thì mình sẽ thêm cái icon khóc. Đấy, bạn mình cũng hiểu cái thông điệp đấy luôn.
<laughs> Ừm. Hiểu rồi, rồi, cái này thì hiểu. <chuckles> Nghĩa là nhiều khi ờ. Rồi, nhiều khi là người ta đang nhắn tin theo cái, kiểu, là hơi cười cợt, hơi cợt nhả một chút, thì thành ra là tuy là gửi icon khóc nhưng thực ra là đang cười, đúng không? Cho nên là là nó cái việc tin nhắn thoại thì nó sẽ thực tế hơn là bởi vì là nghe thấy tiếng khóc, nghe thấy tiếng cười thì nó chân thực hơn so với việc là icon, đúng không? Cái này bạn đưa ra d ví dụ rất là trực quan và rất là hay nha. <chuckles> Nhưng mà bạn có đồng ý là cái việc mà, à, dùng tin nhắn thoại ấy, nó giúp, ưm, các cái mối quan hệ nó cảm giác như là thân mật hơn, đúng không?
Ừm. Ờ, chính xác rồi. Ừm. Đúng rồi đấy. <chuckles> Công nhận. Ừm, có lẽ là vậy đấy, tại khi mà sử dụng tin nhắn thoại được nghe giọng nhau mỗi ngày ấy, ờ, có thể là nhớ về giọng nhau thì cũng nhớ đến con người chẳng hạn. Hoặc là đôi khi thì, ờ, cái câu hồi xưa hai người yêu nhau thì: "Ờ, anh chỉ muốn nghe giọng em thôi, hãy đến gặp anh đi" các thứ. Đấy, khi mà gửi tin nhắn thoại thì thôi, chả cần gặp nữa, đấy, không cần cố kiếm cớ gặp nữa đâu.
Ừm, hay. <laughs> Rồi. Đúng rồi. Ừm, coi như đấy cũng là một cái cách để có thể nghe được giọng của nhau, không cần phải gặp hay là gọi điện này kia, nó cũng hơi mất thời gian một chút nhỉ? <chuckles> Nhưng mà có cái trường hợp nào mà bạn ờ, ờ, có trường hợp nào mà bạn, à, gửi tin nhắn thoại ấy, mà thay thay vì gọi nhớ, mà bởi vì là chỉ vì bạn muốn người kia là cứ rảnh thì mới nghe, kiểu như là, vừa riêng tư, vừa thoải mái á. Có nghĩa là không cần phải gọi điện ngay, cứ gửi khi nào người ta nghe được thì người ta trả lời, cũng bằng tin nhắn thoại thì bạn thấy như thế nó tiện hơn rất là nhiều, đúng không?
Ừm. Đúng rồi, đôi khi gọi điện thì rất là ngại. Ừm. Ồ, công nhận. Đúng rồi.

Ừm, công nhận thì cái việc mà gửi tin nhắn thoại rồi không, kiểu, không, kiểu, ờ, vội vã ép người ta nghe ngay, thực ra cái tính năng này, khi mà bạn hỏi thì mình mới nghĩ đến, à, đúng rồi, mình cũng đã đã, kiểu, sử dụng như thế mà mình không nghĩ đến cái tính năng đó. Thực ra thì cũng rất là tiện mà, ừ, nó kiểu như một cái cuộc gọi rời rạc, rời rạc thôi.
<laughs> Có nghĩa là vẫn dùng. <clears throat> Ờ. Này, nà vừa rồi nghe câu chuyện mà bạn đề cập đến vấn đề về yêu đương ấy, thế thì nhá, không biết là bản thân bạn thì là có bao giờ mờ, kiểu như là, bạn nghe lại giọng của ai đó qua nh tin nhắn thoại cũ ấy, ờ, như là một cái cách, à, để nhớ người ta, đúng không? Chứ không cần phải là có cái gì đấy phải gọi điện trực tiếp hay này kia, chỉ cần nghe lại thôi là cũng đã thấy nhớ rồi, nhỉ?
Ừm. À, đúng rồi. Ừm, thực ra thì, ờ, đối với mình, ờ, cái sự thay đổi của chính bản thân khi mà mình nghe lại giọng của mình ở cái tin nhắn thoại cũ ấy, nó cũng rất là khác biệt. Hồi mà mới yêu thì cũng, a, thảo mai ha, chưa thể hiện rõ cái tính cách, gọi là, đanh đá của bản thân, thì cái giọng tin nhắn thoại mà mình gửi đi cho người yêu mình trước đó cảm giác, kiểu, rất là ngọt ngào ha, gần như là một người khác hoàn toàn. Tự nhiên dạo gần đây thì chỉ còn là quát mắng các thứ ấy, nó là một cái con, a, quỷ cái khác nên là cảm giác là được tìm lại con người mình hồi xưa ấy.
<coughs> Rồi. <chuckles> Rồi, hay. <laughs> Rồi. Ừm, kiểu như là, cái đấy cũng là một cách bạn tìm lại con người của bạn của ngày xưa, đúng không? Ngày xưa thì sao nhẹ nhàng thế, còn bây giờ tự nhiên giọng, ờ, như là là là là quỷ cái như bạn vừa nói đấy. <laughs> Thú vị ha, rồi. Ừm. Ừm. Thế là quay lại một chút về cái góc nhìn của bạn về cái vấn đề tin nhắn thoại này nhá, thì theo như bản thân bạn nghĩ ấy, thì cái việc, à, tin nhắn thoại này nó đang làm cho con người, à, kiểu như là, kết nối, a, gần nhau hơn hay là nó đang khiến cho mọi người đang lười trò chuyện trực tiếp?
Ờ, đúng rồi. Ờ, không nhận ra luôn, chỉ có quát mắng thôi. Rất là đanh đá luôn. Ừm.